Uây, nói thiệt ra là mình hổng dám á bạn ơi, bây giờ á, ờ, hông có mẹ mình đứng kế bên á, cái mình hông biết chuẩn bị sao luôn, mình quên hết trơn kiến thức rồi bạn ơi. <chuckles>
Không dám hả? Chưa dám, đúng hông? <chuckles> Rồi, với cả rau trên thành phố là nhiều khi chặt còn hơn dưới quê nữa đó, phải cẩn thận chứ.
Ờ. Đúng rồi, bây giờ rau đang mắc nữa nè, nó đâu có dám mua.
Ôi, rau thật sự là đang đang là một cái nhức nhối nha, rau gì mà mắc quá trời, giờ chắc là chỉ có, ừm, bỏ bánh xèo đi ăn, ơ, mấy cái món buffet rau thôi. Ừm.
Ừm. Ờ, đó. Với lại là hổng có sư phụ rồi sao dám làm, phải có mẹ mình á dẫn dắt từng bước mới dám thôi, chứ trời, mình mà tự làm mình một mình là chắc cháy bếp luôn á. <chuckles>
<laughs> Ừm, ừm. Ừm. Vậy mấy khúc mà bạn nhớ á, nãy bạn có nói mấy khúc mà bạn đi học xa nhà bạn nhớ, thì bạn có chủ động đi ra hàng quán để bạn ăn đại đại đi cho bớt nhớ hông?
À, có chứ, nói chung là cái đầu đường á, ở bên chỗ mình ở á, thì có một cô, cổ bán là 35.000 1 cái bánh xèo. Thì, ờ, ờ, lâu lâu mình cũng hay ghé ra ăn, nói chung cổ cũng làm cái bánh xèo to to đùng y chang mẹ mình làm vậy đó.
35.000 chắc cũng to rồi đó. Nhưng mà mùi vị thì sao? Nó nó vẫn có gì thua mẹ bạn đúng hông, xin lỗi cô nha nhưng mà chắc có, đúng hông? <chuckles>
Ờ, đúng rồi, nó phải khác chứ, ừm. Nói chung là mẹ mình vẫn 10 điểm hơn nha, mẹ mình làm ngon hơn, chắc chắn rồi. <chuckles>
Ừm. Ừm! Hay quá, nhưng mà thôi, kiểu, vã quá ăn ăn đỡ cũng được, đúng hông? Giá cả cũng hợp lý mà. Ừm.
Ừm. Ừm, đó, xong rồi lâu lâu rồi còn chụp hình gửi cho mẹ mình xem, cái mẹ mình kêu là về quê đi rồi làm tiếp, làm chung nè, vậy đó. Ừ. Ừ. Ư, đó, đó.
Ừ, mắc gì hổng về đây tao làm cho ăn rồi đi ăn ngoài đường chi, đúng hông? Ừm, dễ thương ha. Ừm, rất là cám ơn bạn cái câu chuyện kỷ niệm, ơ, đã nấu ăn cùng mẹ như vậy rất là đáng yêu và nó cũng gắn kết cái không khí gia đình nữa, nên là mình cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẻ một cái kỷ niệm rất là thú vị với mình. Nói chung là chúc cho bạn là sau này sẽ tự tin có thể đứng nấu mà hông cần sư phụ nha.
<laughs> Ô kê luôn, nhất định rồi, nói chung phải ráng chớ. À, cũng rất là cảm ơn bạn nha đã lắng nghe câu chuyện làm bánh xèo của mẹ mình với mình. Chào bạn nha. Ừm.
À. Ráng tốt nghiệp. Ừm. Ừm. Bye bye bạn, chúc bạn một ngày tốt lành ha. Bye.

Ờ, cái lúc mình làm á nha mình cũng y chang mẹ mình để vậy, xong cái mình đổ nguyên một cái giá bột vào mà mình xoay, xoay hoài á nó hổng có chịu chạy ra ngoài, bạn biết hông? Nó cứ cứ vón cục thôi, xong rồi cái đầu cái bột á thì nó hông có tạo hình nguyên một cái hình tròn to đâu mà nó nhỏ xíu à, xong rồi nó dày ờ, nó dày.
Ừm, ừm. <laughs> Ủa, sao nó giống giống bánh bánh xèo, bánh khọt mini kiểu giống vậy dữ lắm.
Ờ, nó dày lắm nha rồi cái kiểu như là do mình để lửa lớn quá mình hông có điều chỉnh lửa cái đầu ở dưới thì nó khét mà ở trên thì bột vẫn còn sống. Ờ, xong là mẹ mình ha ờ mẹ mình phải đi, ơ, đổi cái chảo tại vì cái chảo đó đã bị khét rồi, mẹ mình phải đi, gọi là, đem cái chảo đi ra rồi xong cái phải đi lấy một cái chảo khác.
Trời, ở trên chưa chín. Chà! Cái này chắc là cũng lỗi hay gặp nè, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Chà, tính là một cái kỷ niệm đáng nhớ ha, ai mà hông, ơ, thất bại từ lần đầu tiên, đúng hông nè? Hông sao, hông sao. Mà sau đó bạn có thử lại hông? Có kiên kiên quyết, gọi là, à, chiến đấu lại với cái chảo thứ 2 hông?
Ừm, <chuckles> đó. Ờ, cái chảo thứ 2 á thì mẹ mình sẽ đổ cho mình xong mình chỉ việc gắp nhân vào thôi, kiểu như là, cho mình làm quen từ từ á, đó, thì thì, ờ, cái khúc này thì coi như là mình chắc mình chắc chỉ đóng góp có 10%.
<clears throat> Ừm, ừm. Ừm. Cẩn thận, cẩn thận. <laughs> Vậy hả? Ừm, vậy, ơ, tới khúc nào rồi bạn mới đi vô làm bếp chính cơ?
Ừm. Nói chung là cũng cỡ, ờ, khoảng 10 cái á, bắt đầu là bắt đầu mình mới quen rồi mình ừm.
10 cái, cũng nóng rồi, cũng nóng nóng trong người, cơ thể cũng khởi động rồi đúng hông?
Đúng rồi, bắt đầu mình quen rồi nha, bắt đầu mình gút kinh nghiệm mình để 1 cái lớp dầu nó cho nó đều cái đi xong rồi mình vặn lửa nhỏ, cái mình để bột nhẹ hôi chứ mình đừng có có, kiểu như là, thảy cái bột vô như thế thì nó sẽ bị văng á, đó, ừm. Đó, xong rồi nhẹ nhàng thôi, cái mình xoay từ, từ, từ, từ, từ xong mình đậy nắp lại cái, ờ, nó cũng được nhưng mà nó cũng hơi chưa có được đẹp á bạn, nó cũng hơi còn dính, dính á, ừm, đó, thì, ờ, nói chung là cũng tạm đi, cái bữa học đổ đầu tiên mà được như vậy thì cũng, ơ, 8 điểm đi, nó, ừm.
Ừm, ừm. <laughs> Vậy là phải kê tới cái chảo thứ 3 đó. Ừm. Ừm, chưa ưng lắm, đúng hông? Ừm. Thôi cho 8,5 luôn đi, 8 điểm nhiều khi ép giá quá à. Nhưng mà tới, ơ, từ cái thứ 10 bạn bắt đầu đổ đúng hông? Thì tới khoảng bao nhiêu cái là thấy rành rồi đó? Thấy thấy OK rồi? Thấy tự tin khi mà không có mẹ đứng bên cạnh đi?
Ừm. Ừm, đúng rồi đó. Ừm, đúng rồi.

Ừm, thì ra là vậy. Tính ra là cái cái cái mấy cái nhỏ nhỏ chi tiết đó phải để ý ha. Nhất là khi mà mấy cái món bánh dân gian này á. Ừm, hiểu rồi đó. Khó khăn
Ừm. Đúng rồi. Ừm, đó rồi xong rồi mình phải chuẩn bị thêm một cái nữa cho nó cái này là nó giống như truyền thống nhà mình luôn nha. Là cái bánh xèo á là mình phải đặt lên cái lá chuối nhìn cho nó đẹp. <chuckles>
À vậy, sao vậy? Trời ơi, sao mà nhìn nó dân gian mà nó miền Tây gì đâu á. Ý là nó không phải là là phải đặt lên mấy cái, a, chén đũa bình thường để bình thường quá, đúng hông? Bạn thấy là có phải là, ờ, nhà bạn đặt lên lá chuối để cho nó, một là nó đẹp, hai là nó nó có cái hương vị, gọi là, đồng quê hông? Với với lại mà cái màu vàng mà để trên màu xanh á, đẹp nhỉ? Ừm.
Ờ. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ờ, đúng rồi đó. Ừm, nói chung là phải để vậy đó, cho nhìn cho nó ý nghĩa cho nó đẹp nha. Rồi, à, bắt đầu rau ờ, rau sống thì mình sắp xung quanh nè, rồi dưa leo nè, rồi dưa chua nè, rồi một chén nước mắm chua ngọt nè, nói chung là, phải chuẩn bị cỡ đấy đó. Ừm, ừm.
Như bông hoa vậy đó. Ừm. Thiên nhiên, đã nổi da gà luôn á, thiệt. Ừm, nhưng mà cái món này hình như là phải ăn nhiều người mới được phải hông bạn, chứ ăn một mình là nó ngán lắm.
Đúng rồi. Ờ, ăn nhiều người nó mới vui. Trời ơi, mà ta nói cái bữa đó ăn nha, cười ta nói nha, cười mà ai cũng, ơ, ờ, ờ, nhìn là biết cái bánh nào của mình đổ, nhìn biết cái nào của mẹ đổ luôn. Xong rồi mấy cái của mẹ đổ thì hết, còn mấy cái của mình á thì nó vẫn còn ở đó. Nó ế, trời ơi.
Be bét luôn, nát cái bánh luôn á. <laughs> <laughs> Ghê vậy! Trời ơi, rồi cuối cùng ai là người xử lý, ba bạn hả?
Ừm, cuối cùng thì buổi chiều ba mình đã ăn hết để ủng hộ mình tại thấy cái của mình nó ế quá. <chuckles> Ờ.
<laughs> Không ăn cũng phải ăn, con gái rượu làm mà. Sao mà nỡ hổng ăn được, đúng hông? Hổng ăn là bữa sau là hổng có món khác nữa, cũng sợ chứ bộ, ừm.
Đúng rồi, xong mình phải đi năn nỉ ba mình ăn cho hết, ba mình ăn hết 3 cái cuối cùng luôn á. <chuckles>
Dễ thương quá. Ừm, nhưng mà có lời khen nào hông? Thiệt tình là cũng phải có khen một câu chứ.
Thì ba mình nói: "Ừm, cũng ngon rồi mà ngon rồi, lần đầu làm vầy là ngon, ngon đó, ngon đó." Ừm. Ừm. <chuckles> Ờ, cứ ngon, ngon rồi đó. Nhưng mà ngon mà thấy ăn cái của mẹ mình thì vui hơn, cái của mình có vẻ hơi hơi ép ép sao á ta?
<laughs> Ừm, không biết có khen từ thiện không nữa, nhưng mà thôi kệ đi, cứ tin vậy đi ha. <laughs> Ừm, ừm. <laughs> Trời ơi, tính ra là bạn chỉ là tệp đính kèm trong nhà này thôi. Ừm, khổ quá đi. Ấy da. Ôi mà hông biết là sau lần đó là còn, à, làm chung với mẹ nhiều lần nữa hông bạn hay là sau lần đó các bạn đi vô bếp làm một mình luôn?
<sighs> Chán ghê.